Sim, eu vou, poxa, boa ideia, muito obrigado. Vou conversar com os meus chefes, vou tentar alinhar o uma coisa que seja benéfica, né. Para o para o desenvolvimento do trabalho. E pra pra a minha saúde, e tenho certeza que que eles vão aceitar. Até porque se eu se eu começar a seguir isso numa coisa periódica, eu tenho certeza que o meu desempenho no trabalho vai melhorar consideravelmente e e vai me fazer bem.
Isso. Não, e tu tens ainda um agravante no momento, tu disseste que fez um exame, que já tem alguma impacto, sabe. Assim, isso tem impacto porque tu tá comendo errado. Claro, mas assim ele vai dizer ah, tu não vai usar isso como argumento, vai dizer assim, olha, eu preciso cuidar da minha saúde, que ela não está muito bem. Então assim, porque de de fato, de fato, o responsável é você, né, mas o fato é que a causa é a ansiedade. Então, precisa tratar ela, de fato tem que tratar, tem que encarar de frente e fazer alguma coisa séria.
Sim. Com certeza. Com certeza. Com certeza, é verdade, é verdade. Eu com essa questão dos exames, eh, realmente surgiu um alerta, né, depois desses exames que eu fiz, exatamente, exatamente, é.
É, acendeu a luzinha, né. É, trabalho é importante mas sem saúde não tá adianta, não adianta trabalho, não ter saúde, <laughs> não dá.
Não dá, é verdade, é verdade. Então, eu vou eu vou realmente, depois das dicas que você me me passou, já já vou mudar essa a minha rotina, vou a minha alimentação, vou começar devagar. Vou ver o que que eu posso, por onde, né, eu posso começar na questão da alimentação, do exercício.
Isso. Principalmente, né, talvez é, pouquinho a pouquinho tu vai conseguir, mas já muda, isso tu consegue mudar muito rápido. Ir lá e comprar coisas alternativas mais saudáveis, e deixar na bolsa, vai comendo, mas faz menos mal do que tá comendo doce entendeu.
Hum. Sim.